Eh sai, m qui praticamente è sempre estate, quindi non è che c'è un grande cambio delle stagioni. Noto ogni noto gli uccelli migratori in certe stagioni dell'anno perché d'inverno vengono qui e quindi li vedo, vedo degli animali che normalmente durante l'anno non vedi, vengono al caldino praticamente, però, uhm, noto ecco l la posizione di dove tramonta il sole. Quindi se è più diciamo, rispetto alle finestre del nostro salotto, se è più a destra, ehm, diciamo è inverno, se è più a sinistra è estate praticamente, però le luci bene o male son sempre quelle. Sì.
Ah okay. Okay. Sì. Okay, quindi per orientarti. Certo, per orientarti usi questo, quindi non non c'è un cambiamento anche nel panorama, non so, dei colori, del delle foglie, degli alberi, della vegetazione.
No. 0, è sempre uguale. Fai conto che quando è molto, molto, molto, molto freddo si potresti trovare in terra un'iguana che è ste è in stato comatoso, perché <chuckles> col freddo sì vanno in coma, poi si ripigliano quando stanno al sole. Mh-mh.
Per il freddo. Ah! Ah okay, non è che che che stanno morendo, cioè sono tipo in letargo momentaneo.
Sì, sì. No, no! Forzato, sì, sì, infatti consigliano di non mettere le macchine sotto agli alberi quando si abbassa la temperatura perché cadono le iguane. <chuckles>
Esatto. Ah! O cado cioè loro potrebbero anche non è che dici vanno in un posto e stanno lì finché non ritorna il caldo. Loro dove sono, sono.
Cadono. No, si congelano e puff, sì, dove sono, sono puff. <chuckles>
Oh mamma santa! Eh no, lì hanno ragione allora prima che magari torni hai il parabrezza rotto da un' iguana anche in coma.
Eh sì. Può succedere, può succedere, però ecco diciamo che dove dove sono io non ce ne sono tante, quindi non <chuckles> è non è normale, ecco. No, no, no, no.
Non è così pericoloso, ecco. E invece cioè t ci sono momenti in cui magari senti la mancanza di questo di, mhmm, quel momento in casa che magari sei distante, sei via, ehm non so sei lontana per qualche motivo e senti proprio la mancanza di quella visuale che hai?
Eh sì, uhm, ti dico che quando rientriamo in Italia per un mesetto, io dopo1 settimana comincio a guardare le telecamere dell'impianto di sorveglianza di casa per vedere i colori di qua. Perché vado in astinenza, <chuckles> sì.
Ah okay quindi il